Şekilde son, eee, mum, eee, fikirlerinde son buldu mu yoksa ikisi de aynı durgunlukta yoksa devam ediyor musun hâlâ? İkisinide
<chuckles> Ya, mum da yapmıyorum artık biraz şey oldum sanırım soğudum <chuckles> olaydan. En başında fikrim şeydi: Yani hele ki bir de böyle dedin ya, satın alsaydın diye. Ben tabii bu işi yapmadan önce fikir olsun diye de bakıyorum. Baktım insanlar benim o boş yaptığım sadece, eee, altıgen, işte, mumluğu, eee, €7- €8' ya satıyorlar. Eee, dedim ki, yani, ben bunu en az €13- €14'ya satarım çok, yani net bir şekilde. Cansu'nunkini yapma isteğim de hani hem onu yapacağım hem böyle toplu bir şey olacak fotoğraflarını çekeriz, model olur, eee, artanları istediğim şekilde. Evet, bunlardı aklımdakiler.
Onu da yapmıyorsun. Hı hı. Evet. Aslında bu çok da mantıklı bir fikir tabii. Hı hı.